Az parayla unutulmaz bir gezi yaptın mı? Biraz bahseder misin yaptıysan?
O! Tabii, bahsetmez miyim? Ya, şöyle, eee, benim ne zamandı, bir 6 yıl önce iki bin on dokuzda emm, Erasmus Değişim Programı'na gitmiştim Polonya'ya. Emm, ama Polonya'da, böyle, çok küçük bir şehirde kalıyordum ben. Hani, şey değil, öyle Varşova falan, hani, başkent falan değil. Küçücük, böyle, sanki minik bir kasaba gibi bir şehir, yani, öyle düşün. 1 tane alışveriş merkezi var. 1 tane, işte, şeyi var, 2-3 tane marketi var. Hani
Hı hı. A! Ne güzel. Hı hı. Hımm. A! <chuckles> Hı hı. A! Gerçekten küçük. Hiçbir şey yok. Kasaba gibi. Hımm.
İnanılmaz küçük yer. Hiçbir şey yoktu. Ben de o yüzden dedim ki: "Tamam, ben, hani, madem burada Erasmus yapıyorum, o zaman gezeceğim. Hani, ben burada durmayacağım, hani, durmamam gereken zamanlarda." Çünkü dersler zaten çok yoğun değildi.
Hı hı. Hıı, güzel. I hı.
O yüzden ben ilk iş, zaten arkadaşlarımla gitmiştim Erasmus'a, 2 yakın arkadaşımla.
Hıı. A! Ne güzel, tek de değilmişsin. <chuckles>
Aynen. Onlarla plan yaptık. Dedik, biz geziyoruz.
Hımm, nasıl bir geziydi peki? Nerelere gittiniz? Bir de aslında ondan önce şeyi soracağım, eee, tam zamanıydı gibi bir şey dedin ya, hangi mevsimdi?
Emm Hı. Şöyle, eee, normalde zaten şubat ortası gittik biz oraya. Başta, hani, böyle Aynen. Ya, 2'nci dönem aslında, bahar dönemi. Sadece, işte, hani, i ikinci dönem zaten şubat gibi başladığı için başta soğuk oluyor. Ama sonra, hani, biz zaten planı falan yapmamız bayağı bir sürdü, hani, çünkü, eee, uzun bir gezi planlıyorduk. Ve, hani, bayağı ülkeyi almayı planlıyorduk içine. O yüzden zaten bir süre planla geçti. Eee, o
A, kışın. A! <chuckles> Hı hı. Evet. Ha, anladım. Hı hı. Hı hı. Hıı, anladım, şubatta gitmediniz, yani. Biraz daha ileri tarihte gittiniz.
Yok, yok. Aynen. Önce bir, hani, çevreye alışma süreci falan filan, sonrasında ayarladık. Emm, ne zaman başladık? Mar mart sonu gibiydi sanırım.
Hı hı. A, yine de kış. Yani, çok, ııı, yaz ayları değil, hani, zorlu olmuştur diye tahmin ediyorum. O yüzden merak ettim ne zaman gittiğini.
Yani, şey mart sonunda n nereyle başladık? Almanya ile başladık sanırım, sonra nisana da kayınca biraz, bazı ülkeler bir tık daha sıcaktı yine çok fena değildi, yani, öyle söyleyeyim. Hı hı.
Hı hı. A, güzel, evet. O çok iyi olmuş. Ay o zaman mart sonuysa şimdi biraz daha canlandı kafamda, havalar daha güzelken gitmişsiniz o zaman. Nasıl bir geziydi? Nası Daha doğrusu önce kaç kişi gittiniz onu sorayım? Teker teker gidelim, canlandırayım ben de kafamda.
Bir tık. Yani Hı. Ya, aslında, hani, o kadar çok şey oldu ki bu süreçte de gerçekten, hani, hangisine değineceğim bilmiyorum. Şöyle, eee, biz zaten başta böyle bir, eee, grup olarak gittik. Ama, hani, eee, d dedim ya bayağı uzundu diye, birkaç ülkede kimisi dağıldı, kimisi sonradan dâhil oldu falan, hani
Hıı. Hı hı. Ha, değişti aslında giden kişiler, hı hı.
Aynen öyle. Hı hı. Ya, şöyle mesela, eee, ben normalde zaten ilk olarak Almanya'yla başladım. O yüzden, eee, 2 arkadaşımla birlikte gittik Almanya'ya. Eee, sonra ben bir arkadaşımla konsere geçtim. Hani, Almanya'da bir şehirde konsere gittik. Öbür arkadaşım da o esnada İtalya'ya gitti. O, bizden ayrıldı komple.
Evet. Hı hı. Hıı. Hıh. Ha, anladım. Ya, siz 2 kişi kaldınız Almanya'da o zaman. Hı hı.
Hı hı. Aynen. Hani, biz önce zaten konser amacı ile oraya gittik. Sonra oradan, eee, diğer arkadaşlarımla buluştuk, Amsterdam'a geçtik.
Hıı. E Ne kadar kaldınız Almanya'da bu süreçte?
Almanya'da konser olduğu için 3 gün kaldık. Hı hı. Sonra ama diğer yerlerde, hani, sırayla zaten, eee -onlara da değineceğim onlar da böyle 1 gün, 2 gün maksimum, hani, çok çok kısa bir süre, hani, en çok böyle şey görelim diye, hani, olabildiğince ülke ve şehir görebilmek adına. Ama
3 gün, hı hı. Hı hı. A, çok az. <chuckles> Hı hı. Hıı. Kısa zamana aslında birçok ülkeyi, eee, görme fırsatını sığdırdınız o zaman, doğru mu anladım? Hıı, tamam.
Evet. Aynen öyle. O yüzden çok çok yoğun ve, eee, öldürücü bir programdı, yani, öyle söyleyeyim.
<chuckles> Unutulmaz tarafı o yoğunluk muydu aslın Hı, anladım.
Kesinlikle, yani, gerçekten şöyle; hani, az parayla planladık, işte, hani, eee, her yere neredeyse otobüsle gittik, sadece 1-2 kere uçağa bindik. Hani, zaten böyle grupça olduğumuz için. Çünkü bazı şehirlerde 4-5 kişiydik.
Hı hı. Hıı, anladım, arttığınız zamanlarda oldu. Hı hı.
Öyle olunca mesela Aynen, hostellerin mesela şeyleri oluyor; emm
Yatakhane tarzı odaları mı? Hı hı.
Aynen, hani, böyle dört beş yataklı, eee, onlarda mesela kaldık. Hani, zaten 4-5 kişi olduğumuz için direkt onu tuttuk mesela en ucuz falan, o şekilde. Ama dediğim gibi, hani, inanılmaz yorucu bir program oldu, yani, öyle söyleyeyim.
Evet. Hı hı. Hıı, <giggles> anladım. Peki, nerelere şimdi biraz, böyle, eee, tek tek bahsedersen çok iyi olur. Nerelere gittin şimdi? Almanya'dan sonra İtalya'ya mı geçtik demiştin?
Tamam. Yok. Orada o ark arkadaşım İtalya'ya geçti. O, kendisi gitti. Biz konsere geçtik. Aynen. Sonra biz amste Amsterdam'a geçtik. Amsterdam'dan Brüksel'e geçtik.
Hı hı. Amsterdam'a geçtiniz ya. Hı hı. Evet.
Brüksel'den Paris'e geçtik.
Hepsinde birer gün kalarak mı sadece?
Hepsinde değil. Kimisinde 2 gün. Hani, artık 6 yıl olduğu için çok net hatırlamıyorum bazı şeyleri ama, eee, oradan Paris'e geçtik. Paris'te 2 gün kaldık sanırım, 2 gece.
Hı hı, 1 gün, 2 gün. Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Tamam. Hı hı.
Sonra Paris'ten, eee, nereye geçtik?
<chuckles>
1 dakika. Düşünüyorum. Bayağı uzundu, yani, böyle bir şeyi nasıl yaptım şu an inanamıyorum gerçekten.
Evet, kısa kısa kalarak farklı farklı ülkelere gitmek aslında dediğin gibi, yani, heyecanlı da olmuştur diye düşünüyorum ama aynı zamanda da yorucu geliyor kulağa.
Evet, kesinlikle. Aynen öyle. Paris'ten şeye geçtik, Zürih'e geçtik.
Hı hı.
Zürih'ten Viyana'ya, sonra Viyana'dan Budapeşte'ye, Budapeşte'den Prag'a, Prag'tan Bratislava'ya. <chuckles>
Evet. Wow! <chuckles> A! Gerçekten çok yorucu geliyor kulağa ama çok da keyifli, yani. Peki neler yaşadın? Yani, öncelikle şunu sormak istiyorum. Şimdi bu gezi ne ka kaç gün sürmüştür? Herhâlde 1 haftayı geçmiştir diye tahmin ediyorum.
Aynen öyle. I hı. 1 haftayı kesin geçti zaten. Hani, bayağı kaç tane saydım bilmiyorum, 10'u geçti muhtemelen. On on ülkeden fazla saydım. Yani, s
Hı hı. Evet. Ya, 2 hafta, belki 15 günlük. Aslında bir geziye birçok ülke sığdırmışsınız. I hı.
Aynen öyle, hani Aynen öyle. Hani, maksimum 15'tir Çok fazla değildi, yani. I hı.
Hımm, anladım. E, peki bu süreçten sonra, şimdi önce şunu merak ediyorum. Geziden döndükten sonra hissettiğin duygu neydi? Yani, seni çok mu tatmin etti bu gezi ya da çok mu yoruldun? Hani, yorulduğun için bu kadara gerek var mıydı dedin mi? Ve az parayla yaptığını söyledin. Hani, unutulmaz bir gezi. Bu maddiyat zorladığı için, hani, nasıl hissettin? Döndüğündeki fikrin neydi? Pişmanlık mı, yoksa çok mu mutluydun? Ne hissediyordun?
Hıh. Hı hı. Hı hı. Evet. Ya, şöyle, hani, şu anlamda pişmanlığım oldu. Eee, yani, tamam, hani, sonuçta gezmek istiyordum. O yüzden, hani, gittiğim yerlere pişman değilim. Hepsi çok güzeldi. İnanılmaz güzellerdi ama, hani, bazı yerlere gidiyorsun mesela çok beğeniyorsun. Mesela, Paris'i inanılmaz beğendik ve ben, hani, hiç Paris, eee, hayranı biri değilim. Hani, öyle kimisi ister ya, işte, Eyfel Kulesi'ni göreyim, mutlaka gideceğim. Hiç öyle hevesim yoktur. Ama Paris'e mesela büyülendim. Hani, inanamadım güzelliği karşısında ve dedim, hani, keşke biraz daha, böyle, rahat bir yerde kalsaymışız. Keşke biraz daha arkadaşlarımla
I hı. Hı hı. Ne güzel, evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Hı hı. Aceleye mi geldi birazcık?
Aynen. Hani, hem kaldığımız yer çok, böyle, elverişli bir yer değildi, hani, uygun bir yer değildi. Hem, böyle, çok, hani, işte, müzesine de gittik, ona da gittik, buna da gittik. Hani, böyle, oturup bir saniye böyle bir çevreye bir bakıp sakince bir, eee, o şehrin havasını alma olmadı. Aynen öyle. Hani, o yüzden aslında. Hani, diyorum keşke gerçekten biraz daha zaman olsaymış, biraz daha, hani, maddi anlamda iyi olsaymışız. O zaman farklı olurmuş kesinlikle.
Hı hı. Evet, hı hı. Ha, çok koşturmayla geçti diyorsun o zaman. Hı hı. Hıı. Dolu dolu yetseymiş. <chuckles> Hı hı. Imm, peki şimdi sen böyle söyleyince aklıma bir soru geldi. Hani, şu ülkeye gitmeseydim de ya da şu şehre. Hiç gerek yokmuş. Orada harcayacağım 2 günü de Paris'te geçirseydim, dediğin bir yer oldu mu?
Hı hı. Hıı. Sanırım Bratislava ve Brüksel derdim.
Hımm. E, ya, oralar olmasa da olurmuş. Paris bir 5 gün olsaymış diyor musun?
Ya şöyle <chuckles> Aynen öyle. Şöyle çünkü, eee, yani, aslında hepsi çok güzel ama mesela Bratislava'da çok fazla görülecek şey yok. Biz 1 gün ayırdık oraya. Yarım günde bitti bile ve, hani, o yarım günde gördüğüm şeyler beni çok tatmin etmedi. Biraz şeyden de olabilir. Hani, özellikle Viyana, Prag'dan sonra oraya geçince, hani, böyle, çok şey olmadı. Aynen öyle. Çünkü Viyana inanılmaz büyüleyici bir yer mesela. Orası da, böyle, hani, sanatsal anlamda da çok, eee, hani, gelişmiş bir şehir. Hani, her taraf estetik kokuyor, yani, öyle söyleyeyim. O yüzden, hani, Bratislava'yı çok, eee, şey yapamadım, çok sevemedim.
<chuckles> Evet. Hı hı. Ha, anladım. Hı hı. Çok da etkilemedi diyorsun. <chuckles> Hı hı. Evet. Hı hı. Çok etkilememiş seni oradan sonra o zaman.
Evet. Hani, Brüksel de özellikle Amsterdam'dan sonra gitmiştim. Yani, yine güzel ama, hani, şehirde beni A! İşte, şehirde bunu gördüm, gerçekten çok etkilendim dediğim bir şey çok yok açıkçası.
Hı hı. Hıı. Unutulmaz dediğin bir an olmadı o zaman diyebiliriz orası için. Hımm, anladım. Tamam. Eee, peki o zaman şimdi şunu da sorayım. Eee, çok, eee, farklı yerler görmüşsün, farklı yerlerde de elbette yemek, eee bir şeyler içmek fırsatların olmuştur. Bunlar nasıldı? Şimdi az parayla diye konuştuk ya, hani, burada çok zorlandınız mı ya da ya keşke paramız olsaydı da asıl şunları deneseydik dediğin nokta oldu mu?
Aynen öyle, hı hı. Kesinlikle. Bu yüzden. Evet. I hı. Hı hı. <chuckles> Evet. I hı. Ya, şöyle, onu nasıl ayarladık? Hani, tabii ki paramız daha fazla olsa her şey farklı olurdu orası ayrı konu. Ama öyle bir ihtimal yoktu. Yapacak bir şey yok. O anki şartları düşünürsek öğrencisin zaten. Biz şöyle yapıyorduk. Emm, eee, gidiyorduk bir, hani, mesela atıyorum
Hı hı. E elbette, tabii ki. <chuckles> I hı. Evet.
Amsterdam'da mıyız? Markete gidiyorduk. Kahvaltıda yenebilecek ne varsa, örnek veriyorum, sandviç olur, işte, meyveler olur, hani, böyle, hazır yanımızda taşıyabileceğimiz Aynen.
Hı hı. Pratik ve uygun şeyler aslında, uygun fiyatlı şeyler. Hı hı.
Kesinlikle. Hani, böyle, bir bir ta bir büyük, böyle, rulo alıyorduk şey, ekmek, eee, aynı şekilde bir kalıp peynir, işte, yeşilliği vs. sandviç direkt. Herkes Aynen öyle. Herkesin herkesin çantasında bir 5 sandviç vardır, yani, öyle söyleyeyim. Hani, böyle, özellikle aralarda geçiştirmek, kahvaltı falan için bunları alıyorduk. Neden? Eee, 3 öğünü de çünkü dışarıdan yememiz imkânsız.
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Öğrenci işi aslında ge tam olarak. <chuckles> Hı hı. Evet, hı hı. Tabii, çok fazla bütçede. Çok, eee, büyük bir maddiyat gerektirir onun için sürekli dışarıda. E, o zaman en aza indirmeye çalışıyordunuz bunu.
Aynen. Evet, hani, o yüzden Aynen öyle. O yüzden ama şey yapıyorduk, hani, o parayı nasıl harcıyorduk, eee, hani, kalan parayı? Atıyorum mesela Paris'te makaron mu meşhur, işte, kruvasan mı meşhur, hani, böyle, herkesin en çok denemek istediği şeyler neyse herkes ona yöneliyordu. Hani, atıyorum kahvaltımı sandviç yapıyorum ama öğlen atıyorum Berlin'de, işte, mesela döner mi meşhur? Hani, o zaman o döneri yiyordum gibi. Hani, her şehrin, böyle, en çok denemek istediğimiz şeylerini yine denedik, yani, aslın Hı hı.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Hı hı. <chuckles> Anladım. Imm, çok iyi. Yani, bütçenizi aslında, böyle, özel parçalara diyelim, özel yemeklere ya da oranın meşhur, eee, denemeniz gereken şeylerine ayırıp kalan öğünlerinizi geçiştirerek en uygun şekilde değerlendiriyordunuz, yani. Anladım, çok iyi. Tabii. <chuckles> Evet, çok haklısın. E, peki ulaşımı nasıl yaptınız? Şimdi, eee, taksi veya uçakla ulaşım diğer ulaşımlara göre daha pahalı. Hani, burada az bütçeyle, eee, nasıl dengelediniz bu konuyu?
Evet. Hı hı. Aynen öyle. Hani, gönül isterdi ki her öğün oradan olsun ama olmuyor. O yüzden bu şekilde bir çözüm bulmuştuk. I hı. Evet. Şöyle, emm, hani, zaten şehirler arası çoğu şeydi, otobüsleydi. Hani, bazı yerlerde hatta konaklamadık bile. Atıyorum mesela bir yerden bir yere gece yolculuğu fırsatı mı var? Uzun bir yolculuk diyelim. Sanırım Paris'ten Zürih'e öyleydi mesela. 10 saat falandı. Gece yolculuğu bulduk. Direkt, hani, otobüste uyuyarak geçti, sabah Zürih'e vardık mesela gibi. Her her s
Eee, hı, evet. Hımm. Hı hı. Hıı. <chuckles> Çok iyi. <chuckles> Konaklamayı aslında otobüste geçirerek, eee, hem zamandan hem de, eee, maddiyattan kâr etmiş oldunuz. Ah, çok iyi.
Evet. Aynen öyle. Hani, bunu her gece yapamadık tabii yoksa, hani, ölürdük muhtemelen ama, hani, aralarda Evet, aralarda bu şekilde ekledik mesela. Hani, otobüs eğer uçağa göre çok daha ucuzsa, hani, o şekilde yaptık. Eee, onun dışında, emm, özellikle şehir içi şeyde, ulaşımda da ya, hani, gerçekten gidemeyeceğimiz bir yerse otobüs ama, hani, biraz yürüyüp gidebileceğimiz yerse yürüme.
Hı hı. Tabii, çok yorucu olabilirdi. Hı hı. Evet, hı hı. Hı hı. Hımm, anladım. Olabildiğince aslında, eee, en minimumda tutmaya çalışmışsınız, hı hı.
O şekilde. Aynen öyle, yani, şey, eee, günde her gün en az 20.000 adım atmışımdır, öyle söyleyeyim. <chuckles>
<gasps> Of, çok zor olmadı mı sizin için? <chuckles> Ya, evet. <chuckles>
İşte, diyorum ya, birazcık, eee, öldürdü en sona doğru ama yapacak bir şey yok. Yani, o anılar unutulmaz her türlü. O yüzden, hani, bunlar, böyle, şey değe detaylar, minik detaylar. <chuckles>
Doğru. Doğru, çok haklısın. Ya, peki o zaman, böyle, genel olarak düşündüğünde bu, eee, unutulmaz gezin içinde senin için o en unutulmaz an neydi? Bana biraz onu anlatır mısın? Yani, ned ve neden unutulmazdı senin için?
I hı. Hı. Ya, şöyle, eee, diyorum ya, hani, aslında hiç etkilenmeyeceğim yer Paristi ama en çok oradan etkilendim diye. Emm, Eyfel'e bittik, Eyfel'e bayıldık ve, hani, sabah gittik, öğlen gittik, akşam bir daha gittik. Hani, akşam şeydi, böyle, hatta fotoğraflarımız falan da var. Eee, grupça gittik. Hepimiz, böyle, tam Eyfel'in karşısında zaten, böyle, çimler oluyor. Oraya, böyle, oturduk, yanımıza da bir şeyler aldık, işte, herkes, isteyen macaron'unu aldı, isteyen başka bir şeyini aldı falan. Orada, böyle, oturduk. Zaten belli bir saatte, her saat başı sanırım, onun, böyle, ışıkları da yanıyor ve inanılmaz güzel bir, hani, gün batımı vardı. Eyfel'in ışıkları, böyle, pırıl pırıl parlıyor. Hani, fotoğraflarımız da var. Gerçekten inanılmaz güzel bir andı. Hani Kesinlikle. Hani, en az büyüleneceğim şeyden en çok büyülendim. Öyle söyleyeyim.
Hı hı. <chuckles> Hıı. <laughs> Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Hımm. Ay! Şahane. <chuckles> Kartpostal gibi, eee, canlandı şu anda. Hı hı. Imm, o da aslında seni en şaşırtan ve en unutulmaz şey oldu.
Aynen öyle. Kesinlikle. Hani, o anı gözümde birebir canlandırabiliyorum. Aslında dünyanın en önemli, en unutulmaz anı değil ama benim için çok büyüleyiciydi, yani, ve, hani, arkadaşlarımlayım, hani, birlikte vakit geçiriyoruz, birlikte seyahat ediyoruz. Hani, çok güzeldi, yani. 6 yıl olmuş hâlâ anlatıyorum, işte. <chuckles>
I hı. Evet. Çok keyifli bir an, hı hı. Evet, yani, demek ki, ya, aslında beklentinin dışında bir şey olması senin için daha unutulmaz olmuş. Yani, hiç beklemediğin bir anda çok hayran kaldığın bir, eee, yapı ve an olunca demek ki senin için daha unutulmaz bir yer etti.
Evet. Evet, kesinlikle. Yani, artık, eee, Eyfel hayranıyım diyebiliyorum. <chuckles>
I hı. <chuckles> Şahane, gerçekten, eee, hem bö yani, ilham verici bir sohbet oldu ve çok çok keyif aldım, çok teşekkür ederim.
Hı hı. Ben teşekkür ederim. Gezmek isteyen her şekilde gezebilir, yani. Son olarak söyleyeceğim bu. <chuckles>
<chuckles> Az parayla da unutulmaz geziler yapılabilir diyorsun. <chuckles> Ay, teşekkür ederim. Ço çok sağ ol. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.
Kesinlikle. Aynen öyle. <chuckles> Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.